والله ال أنا من نوعية الناس صراحةً ال اللي بتحب الطبيعة جدًا، و يعني بتحب إن كان يعني إيه، إن أنا أفصل خاصةً مع ضغوطات الشغل بقى وكده، فلمّا بتيجي فرصة للواحد إن هو يسافر، أو يقعد قَُدّام بحر أو يروح منطقة فيها زرع كتير أو حاجة، الواحد ما يعني ما بيصدّق يلاقي فرصة زي كده ف آه، على طول آه، صراحةً الواحد يعني إيه، ما بيصدّق، خاصةً بقى لو معايا زمايلي مثلًا أو كده، يعني بيبقى الموضوع كمان أجمل. آآ
آآ، فبتروح على طول. إمم. آه، أنت بتحب لمّا تكون معاك كذا حد، مش لوحدك يعني.
آه بُصّ، في الرحلات اللي هي ممكن محتاجة فيها camping بقى وتخييم ونشوي ونعمل الحاجات دي كلّها، أو هنطلع جبل سوا أو كده، آه، دي بتبقى بتبقى جميلة. في حاجات تانية الواحد بيبقى مسافر عشان يستجم أو يفصل بقى خالص دي أحيانًا باحب أسافرها لوحدي يعني مثلًا رُحت قبل كده وادي الحيتان مثلًا في ال في الفيوم، المرصد فلكي، آه، آه كان جميل في فكرة بُصّ كان جميل في فكرة إن باتفرج على شوية ظواهر فلكية وكده، ولكن أنا ما كنتش مسافر عشان الفلك أوي صراحةً، أنا كنت مسافر عشان القعدة تحت النجوم بس، يعني أنا ممكن نكون عندي تفكير مُضحك كده شوية ولكن أنا بابقى شايف
آه أكيد، مش لوحدك طبعًا، آه، امم. حلو وادي الحيتان، إمم، عملت فيه إيه طيب؟ إمم. آآ ليه بتحب ال قعدة النجوم والَّا إيه؟ <chuckles> بتقعد تعدِّهم والَّا بتعمل إيه؟
لأ، مش حكاية قعدة النجوم، آه، يعني يعني هم مثلًا هم ب بيبقوا يحبوا مثلًا يشرحوا الظواهر الفلكية بتاعة النجوم وكده، أنا بابقى حاسس إن ده هيرهقني أكتر أصلًا وأنا ب وأنا فاهم، وأنا قاعد أستجم، إن أنا هاشغّل دماغي، فاشغّل دماغي، أنا رايح أفصل فاهمني، ف فشبه بابقى قاعد مش سامعهم يعني، وبابقى قاعد إن أنا إيه، آآ، متنّح وفاصل كده يعني بعيد خالص عنهم. بالضبط، ف دي كانت من الحاجات الجميلة مثلًا اللي أنا اللي أنا باحب أعملها يعني. لكن لو هنتكلّم بقى على يعني على طبيعة ساحرة عامةً وكده، ف أنا زُرت جبل سانت كاترين، آآ، كان بالنسبة لي من الحاجات آه، بالنسبة لي ال ال الجبل نفسه ورحلة طلوع الجبل نفسه آآ، آه من الحاجات آه طِلِعت الجبل نفسه كلُه كانت من الحاجات المُبهرة يعني بال بالنسبة لي صراحةً، كمان كنت طالع آه.
آه. آه، اللي أنت بتشغّل دماغك، <laughs> آه. <laughs> آآ، بت ت ت تبُصّ للنجوم وخلاص. آه. إمم. إمم. طِلِعت الجبل نفسه. آه. طَب احكِ لي طيب، احكِ لي احكِ لي طِلِعت إزاي وكنت رايح لوحدك والَّا مع حد والَّا عملت إيه؟